Ehm, no, è che incur è curiosa questa domanda perché, ehm, tu vivi in una realtà media, medio piccola diciamo, e quindi se ge se anche in un posto dove alla fine c'è poco mercato si sviluppa il, ehm cioè non è una città grande, quindi si svilupp ehm, il cibo d'asporto, questa filiera vuol dire consegna mh.
Sì. Sì. Cert Eh, è è un segnale di quello che ti dicevo io, uhm, cioè, ehm, che ne so ad esempio il McDonald's che c'è nel mio paese è uno dei McDonald's che fattura di più in Italia
Addirittura. Eh, strano perché
per farti capire. Ehm, perché cioè, i scusami, che fattura di più in Sicilia, perdonami, non in Italia. E eh sì.
Ah okay, in Sicilia è già un po' più <chuckles> mi ero spaventato, perché in Sicilia non ce ne sono molti comunque, eh. C'hanno una decina, neanche fors
Eh sì, insomma diciamo, mhmm, s No, no, no, ci sono, ci sono. Ehm, perché si colloca in una posizione particolare, e per ehm, il drive-in è spaventoso, cioè nel senso, mhmm, ad esempio, tutti queste tutti queste queste aziende che, mhmm, fanno trasporto di cibo da asporto, ehm cioè ad esempio ecco col McDonald's hanno avuto un grande, ehm, <tsk> affare, nel senso che comunque riescono a raggiungere le case di ehm, con molta più facilità. Ecco, a me personalmente, ecco, ordinare McDonald's cioè è una cosa che proprio non mi passa neanche per la mente, ecco. Però, ehm ehm, sì, cioè nel senso poi però per molti capisci, diventa una cosa abbastanza cioè il fatto di poter avere a casa qualsiasi cosa, ehm
Mh. Mh. Beh sì, poi sta bene ah sì, è vero, Sì. Ma no, ordino un cibo che mi piace. <chuckles>
chiaramente eh, sì.
Potenzialmente, sì, sveglia gli appetiti, ehm, in senso lato e in senso <chuckles>
Però secondo me non è comunque un qualcosa di salutare, ecco, mhmm
No, no, no, ma è specialmente quando parliamo di junk food insomma, ehm, ins un una cosa è ordinare una pizza, anche un sushi ci può stare, però insomma gli hamburger.
Sì. Eh, il sushi anche lì, io personalmente non sono molto favorevole, pe m ma perché, <tsk> non lo so, crescendo comunque in un paese di mare, ecco il il discorso sul pesce, ecco, mi un po' mi spaventa, no, su su su su tante cose ecco, quindi
Mh. Sì, sì, sì, sì. Ma al di là di quello però a me non piace proprio il sapo a livello senso cioè gustativo, non ci vado pazzo. Cioè, preferisco molto di più un pesce è vero che il nostro pesce ormai pesce azzurro che abbiamo noi se lo fanno pagare come le pepite d'oro, però, ehm
Okay. Okay. Eh, sì. Ma ad esempio da te si trova del pesce comunque ai mercati, non so
Sì, sì, si trova, sì, sì. Soprattutto accanto abbiamo Sant'Agata, noi abbiamo non abbiamo una flotta, ehm, però ci sono i pescatori che vanno al porto.
Alla fine non è No, no, no ti parlo della ti parlo della Germania. <chuckles>
Ah, okay, infatti sembra una domanda strana. Ehm, sì, sì, qua c'è il mercato del pesce, mhmm, <clicks tongue> lo fanno ogni venerdì, proprio nel mio quartiere, tra l'altro ce n'è uno sotto casa, ehm, però si tratta sai di pesci del nord, quindi il salmone, il merluzzo, ehm, queste cose qui sì, sì infatti meglio così, però ecco, costa un sa
No, no non ho più. Okay. Ah, okay. Vabbè è positivo.